Etkinlikler olabilir. Mesela, ev içerisinde, eee, her bir iç, eee, çöp için, mesela, ayrı ayrı, eee, kutuların olması gibi. Yani, bunu eğlenceli hâle de getirebilirler. Ben, işte, bu noktaları, eee, biraz aile, okul, eee, bunların iş birliğiyle bunun, eee, pekiştirileceğini düşünüyorum ve otomatik hâle geri dönüşür bu da, yani, değil mi? Mesela, bunu zorla yaptırmak değil de, eee, anlatarak, eee, danışarak ve çocuğu değerli hissettirerek yaparsan bir bakmışsın, çocuk alışmış ve yetişkin birey olduğunda otomatik olarak bunu yapıyor.
Hı hı. Hı hı. Hı. Doğru. Evet. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, evet. Kesinlikle. Bak, zorlama deyince aklıma şey geldi. Benim lise dönemlerimdeyken, eee, lisede derslere geç kaldığımızı bu, hani, eee, girerdik ya, böyle sıraya dizilirdik, sonra içeri girerdik. O kısma geç kaldığımızda <chuckles> biz okulun, eee, işte, eee, okuldaki böyle yerdeki çöpleri z toplamak zorunda kalırdık ama hiç sevmezdik. Evet, ve şöyle de değil, yani, o geç kalan insanlar azımsanacak kadar da değildi. Gerçekten çoktuk ve ben hep geç kalıyordum yani, hazırlanmaktan, süslenmekten. O yüzden sürekli çöp topluyordum artık ve çok sinirlenmiştim bir ara. Ve bir gün hiç unutmuyorum, bir cuma günü kapanış yaparken müdürümüz şey demişti: "Dönün şöyle bir okula bakın" demişti. "Bak, bu uygulamayı sevmiyorsunuz ama okulda hiçbir, işte, sigara izmariti yok, bir çöp yok." Herhangi bir şey yoktu gerçekten, tertemizdi yani ve o öyle dedikten sonra artık biz şuna başladık. Geç kalsak da kalmasak da okula girmeden önce çöpleri toplamaya başladık mesela. Çok güzel bir uygulamalıydı.
Evet. Evet, aynen öyle. <chuckles> Gerçekten mi? Hı hı. Bak, işte. Ya! Evet. Hı hı. O çok güzel bir aslında Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Çok güzel bir uygu Evet, aslında, hani, zorlamadan, eee, zorlama olarak değil de, bir cezalandırma gibi değil de aslında bu temizliği kendimize bir lütuf gibi bence, eee, göstermek gerekiyor. İşte, bu noktada belki bilmiyorum, ne kadar doğru bir yaklaşım yapıyor o noktada uygulama ama nihayetinde güzel bir iş yapıyor. Ve toparlayacak olursak da, eee, çevre bilincinin yüksek olduğu toplumlarda, tabii ki de çevrenin vermiş olduğu huzurla insanlar daha sağlıklı, eee, temiz ve daha refah içerisinde yaşıyorlar diye düşünüyorum. Tam tersi olan toplumlarda ise daha çok hastalık, psikolojik sıkıntılar baş gösteriyor.
Evet. Evet. Kesinlikle. Evet. I hı. Evet. HI hı. Evet.

Aynen öyle. Bir de şöyle bir yanı da var: Yani, ekonomik boyutu var. Mesela, diyelim ki eee, toplumda ve bireylerde, eee, daha böyle enerjiyi tasarruflu kullanırsa, gerçekten de israf etmezse, eee, hakikaten, eee, daha az, eee, enerji kullanımı oluyor. Bu ekonomik boyutu da önemli aslında veya yerel yönetimler Değil mi? Mesela, bu geri dönüşüm ve sürdürülebilir enerjiyi devam ettirecek olursa, eee, bir noktada maliyetleri de azalıyor ye ye yerel yönetimlerin ve halka daha çok fazla hizmet sunma imkânı oluyor bence bu konuda.
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Tabii ki, tabii ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.